Biliyorsun yaklaşık bir 5 yıl önce, eee, bir salgın oldu ve bu sangıls salgın sonrası çoğu sektör, eee, mümkün olanlar, tabii, evden çalışmaya başladı. Eee, ben de aynı şekilde, eee, b yaklaşık 5 yıldır evden çalışıyorum, eee, ama şimdi artık şirket yavaş yavaş, eee, hibrit modele, eee, geçiş kararı aldı. Yani, haftanın belli günleri ofisten, belli günler evden olacak şekilde ama, eee, ben kendimi buna hiç hazır hissetmiyorum, eee, ve şöyle, aslında, bunu da hiç istemiyorum. Sebebi de şu, eee, 5 yıldır, tabii, eee, ofisten çalışmayınca evden çalışınca ben müdürlerime sordum, "Bu böyle devam edecek mi?" diye. Onlar da, "Evet, eee, evden çalışmaya devam edeceksin zaten en kıdemli çalışanımız sensin." demişlerdi ama, eee, biz de buna güvenip, eee, bir ev satın aldık. Eee, biraz şehir merkezinden uzaklaştık diyebilirim. Eee, oraya taşındık. Eee, e, tabii, ister istemez şimdi ofise gitmek sadece 2-2,5 saatlik bir yol olacak benim için belki de. Önce feribota binmem gerekecek, sonra, eee, otobüsü kullanmam gerekecek derken bayağı bir uzun sürecek. O yüzden çok fazla da istemiyorum ama, eee, müdürlerimle de bu konuyla ilgili bayağı bir tartıştıktan sonra, eee, gideceğim gün sayısını biraz azaltabildim ama sonuçta istediğim gibi olmadı ve buna nasıl adapte olacağımı da hiç bilmiyorum. Eee, çünkü hem çok fazla zaman kaybı hem de ekonomik olarak çok fazla kayıp olacak gibi hissediyorum. O yüzden ne yapacağımı şaşırdım açıkçası.
Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Tamam. Tamam. O! Hı hı. Hı hı. Doğru. Çok iyi anlıyorum seni, ya. Şimdi o kadar süre, eee, evden çalışmaya alış, bir de, eee, daha önceki konuşmana istinaden, eee, bir ev al, aaa, hani, nasıl olsa bu şekilde devam edecek diye. Eee, neredeyse şehirler arası yol gibi olacak gidip gelmek ama bir de şöyle düşün, İstanbul'da herhâlde daha önce yaşadın, değil mi?
Evet. Evet. Yok. Ben, İstanbul'da hiç yaşamadım. Şu anda, bu arada, Yunanistan'dayım.
Yaşıyordun, hiç yaşamadın. Aha! Şu anda Yunanistan'dasın. Peki, eee, İstanbul'da yaşayan insanlardan biliyorum. Eee, zaten normal şartlar altında 2 saat gidiş, 2 saat dönüş gibi bir şey, eee, yaşıyorlar. Normal hayatları o şekilde, yani. Hani, onunla kıyaslayabilirsin diyecektim ama sen zaten, hani, on orada değilsin o noktada değilsin. Eee, çok rahata alışmışsın, tam tersi bir durum olacak.
Evet. Tabii.
Eee, şimdi, tabii, şöyle bir şey olabilir; emm, <smacks lips> iş yerinde tekrar konuşmanı tavsiye edecektim ama sen ta e konuşmuşsun ve gün sayını azaltmışsın. O hâlde ne yapalım, biliyor musun? Senin bu, eee, yolda geçireceğin günleri sana kişisel gelişim olarak döndürelim, ne dersin?
Hı hı. Evet. Eee, nasıl olacak bu merak ettim açıkçası ama şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Öncesinde, eee, bu ben kitap okumayı mesela çok severim, eee, ve vapurlarda bu tarz işe gitmem gerektiği günlerde zaten kitap okurum. O o şekilde değerlendiriyorum aslında ama şimdi şöyle düşünüyorum hep, eee, yani, yeni evlendim, e, eşim de evden çalışıyor, ikimiz de evdeyiz. Hani, birbirimize de, eee, yeni yeni vakit ayırabiliyoruz tabii ki. E, ama şimdi 2 saat git 2 saat gel yol harcarsam 4 saat. E, normalde bu yolculuk içinde ücret ödemem gerekecek. Normalde bu ücreti ödemiyorken ek olarak böyle bir masraf ve sonrasında, eee, kahvem, eee, yemeğim evde hazırlıyorken bu sefer dışarıda bunlara da ekstra bir masraf olacak ve bunlar da benim, eee, gözümde çok büyüyor açıkçası. Onun dışında ben bir de, eee, sigara kullanan birisiyim. E, evde olunca bilgisayar başı çalıştığım için, eee, canım istediğimde sigaramı yakıyorum ve, eee, çalışmaya devam edebiliyorum örneğin. Ama ofise gittiğimde 5 kat aşağı in, dışarı çık, sigaranı iç, 5 kat yukarı çık, tekrar, of masana otur, tekrar, eee, motivasyonunu sağla, tekrar odaklan derken, bunlardan da biraz korkuyorum açıkçası.
Yani Şöyle. Tabii. Tamam. Hıı. Evet. Tabii. Hı hı. Tabii çok haklısın. Hı hı. Hıı. <chuckles> Evet, doğru bayağı aslında seni bekleyen, eee, zorlu bir dönem var gibi görünüyor ve <tsk> eee, çok iyi anlıyorum seni. Bu gel de sıkılma böyle bir şeye şimdi. Eee, fakat, emm <tsk> belki şöyle şeyler olabilir aslında. Eee, masraf konusunda iş yerinle, eee, hiç konuştun mu? Konuşmayı denedin mi? Yani, eee, bunun çünkü daha önce sana söylenenden farklı bir durum oluştu. Sen de bir yatırım yaptın. Eee, bu konuda, eee, yol masrafını karşılama konusunda ne düşünürler?
Evet. Nasıl? Tabii. Eee, şöyle, ben o konuyu da biraz açıklayayım sana. Eee, bu, ııı, bize haftanın 1 günü ofise geleceksin bundan sonra diye bir toplantı yaptılar. Ben hemen bu toplantıdan sonra bunu yapamayacağımı belirtmek için, eee, müdürlerimle bir toplantı gerçekleştirdim ve dedim ki ben imkânı yok böyle bir şeyin. Yani, işten ayrılmayı düşüneceğim böyle bir durum olursa, dedim. Eee, onlar da, işte, "En eski çalışanımızsın, eee, bayağı işini de iyi yapıyorsun, eee, evet, uzakta oturuyorsun ama senden daha da uzakta oturanlar da var; eee, o yüzden böyle yaparsak bunun, ııı, sınırını nasıl çekeceğimizi bilmiyoruz. Sen en azından 2 saat de olsa ofise gelebiliyorsun.", eee, şeklinde bir geri dönüş aldım. Şöyle, Yunanistan'da, biliyorsundur belki, çok fazla ada var. Eee, ben bu ana karaya en yakın adadayım. O yüzden bana diyorlar ki "Sen 24 saat vapur var, senin olduğun adadan sen gelebilirsin." ama ana karaya 3-4 saat uzaklıkta adada olanlara bunu demiyorlar çünkü 24 saat vapur yok gibi. Eee, ben de bu durumda, yani, tam arada kalmış gibi bir durumdayım aslında. Evet, ana karada, Atina'da yaşayan birisiyle, eee, ben aşağı yukarı aynı kefeye konuyorum ve söyledim de dediğim gibi, senin masraflarımın olacağını, eee, bu, yol masrafım olacağını; hiç bu konuda ağızlarını bile açmadılar açıkçası. Ve maaşta da şöyle: Eee, ben pek beklentim yoktu o konuda zaten. 6 yıldır aynı pozisyonda çalışıyorum ben. 6 yıldır maaşıma hiç zam yapılmadı. O yüzden, eee, ekonomik olarak böyle bir beklentim pek yoktu zaten bu toplantıyı yaparken ama şimdi ayda 1-2, yani, 2 haftada 1 gün gibi, eee, bir şeye düşürdüler bunu ama zaten şöyle, departmanımdaki en eski çalışan olduğum için ne zaman departmana yeni birisi gelse onu eğitmek için zaten 1 hafta boyunca ben ofisten çalışmak durumunda kalıyorum, eee, ona işi öğretmek için ve bu eğitimi de veren kişi benim. E, böyle olunca zaten ben ayda bir 5 gün gittiğim oluyordu. Hadi, 2 ayda 5 gün oluyordu. Bazen 2 ayda bir yeni gelen eleman oluyordu. E, böyle olunca da, eee, üstüne bir de kendi işimi yapacağım zamanlar da gitmem gerekecek. Eee, bu da gerçekten beni geriyor. Bazen "Yeni iş mi baksam, işimi mi değiştirsem?" diye bile düşünüyorum.
Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Anlıyorum. Hı hı. Hımm. Evet. Aha! Hımm. Evet. Evet, evet. Yani aslında belki şöyle yapmak, eee, iyi olabilir diye düşünüyorum şimdi: Yani, eee, belli ki şartlar biraz zorlayıcı çünkü, hani, hem zam da almamışsın, hem eğitim de veriyorsun, eee, hem de sana daha önce söyledikleri şeyin dışında, hani, etik olarak pek de aslında, ımm, kabul edilebil edilebilir bir şey de, eee, saymayabilir, birçok insan için bir sorun olabilir. Hani, "Daha önce şöyle demiştiniz, şimdi böyle oldu." Eee yani bir de en eski çalışansın, e, üf, yani. Hani biraz da orada bir, eee, kıymetli bir durumun var. Bu durumda belki, eee, başka bir iş bakmaya başlayabilirsin ama o arada, eee, bu işini bir sürdürürsün. Çünkü, eee, belki bir süre sonra tamamen evden çalışmaya, eee, ikna edebilirsin çalışan, şey, iş, eee, yöneticilerini.
Evet. Bence de. Evet. Hı hı. Olabilir aslında söylediğin ama o konuda da şöyle bir şey var: Eee, az önce de senin de tekrarladığın, söylediğin, belirttiğin gibi, eee, bana "Evden çalışmaya devam edeceksin." dendi ve şimdi bir anda böyle bir şey çıktı. E, ben bunu kabul ettikten sonra, ben de bunu yaptıktan sonra bunun bir 3 ay, 4 ay sonra artık haftada 3 gün geleceksin, ha haftada 2 gün geleceksin gibi bir şey deyip demeyeceklerine emin de olamıyorum. Aslında bu da beni biraz, eee, üzen, yaralayan bir durum. Çünkü bir kere artık, eee, güvenimi kaybettim gibi hissediyorum şirkete ve yöneticilerime karşı. O yüzden bundan sonrasında öyle bir şey olursa ne yapacağımı bilmiyorum ama asıl sorun da şu: Eee, her sene bizim şirkette aralık ayında sözleşmeler yenilenir; şimdi bana yeni bir sözleşme gelecek ve ben bunu imzalarsam, eee, 1 yıl boyunca en az, eee, çalışacağıma dair işte, eee, söz vermiş gibi bir şey oluyorum. Eee, işten çıkmak istediğinde belli bir, eee, kriterleri var bunun. İşte si benim yerime birini bulmaları, onu beklemem gerekiyor gibi durumlar oluyor. E, başka bir iş bulunca da, eee, bu işe de diyemiyorum bunu; yani "Benim şirketim, eee, hâlâ benim yerime birini bulamadı. O yüzden, eee, beni bekler misiniz biraz daha?" gibi bir, saçma bir konuşma yapmam gerekiyor bu durumda. Aslında bu da kafamı çok kurcalayan bir durum. Yani çok arada kalmış gibiyim böyle. Eee, verdiğin öneriler de çok güzel. Çok teşekkür ediyorum ama sanki, eee, hiçbir türlü bu durumdan mutlu olmayacakmışım gibi hissediyorum ne yaparsam yapayım.
Evet. Evet, evet. Hımm. Hımm. Evet. Belki eğitimi falan da... Hımm. Hı hı. Evet, evet. Haklısın. Yo, hiç öyle olmaz. Mutlaka mutlu olmanın bir yolunu bulacaksın. Buna eminim. Eee, bir kere, eee, yani, kıyaslamak çok hoş bir şey değildir insanları birbiriyle, şartları birbiriyle ama bir kere, eee, bir adada yaşıyorsun, bir Yunan adasında birçok insanın hayalini gerçekleştiriyorsun. Bir kere bu cepte, o seni sabah kalktığında çok mutlu etsin. Eee, ayrıca her gün gitmiyorsun, bazı günler evdesin biraz Polyannacı cılık, eee, oynuyoruz şu an ama bunlar gerçek. Yani, eee, bu gerçekler, eee, senin aslında genel olarak, eee, mutluluğunu bir seviyede tutabilecek şeyler. Ha, can sıkıcı şeyler de, evet, var ama bunlar hep organik şeyler, biliyor musun? Yani çok değişebilir şeyler. Sen diyorsun ya, belki onlar bana diyecek ki 2 gün olmaz da 3 gün, 3 gün, o 4 gün... Tam tersi, onlar da aslında senden aynı cevabı, eee, alabilecek durumdalar. Yani, e, 2 gün olmadı bi 1 gün de istemiyorum, hiç gün de yiyebilecek bir durumdasın. Eee, madem, eee, sözleşme bu kadar yakın acaba sözleşmeyi kısa süreli yapman ya mesela 6 aylık yapman ya da ek madde koydurman mümkün olabilir mi?
Tabii. Evet. Olabilir, evet. Hı hı.
Eee, hıı.
Eee, şöyle, biraz fazla kurumsal bir şirket, çok fazla çalışanı olan bir şirket gibi düşün. Yani sadece Yunanistan'da bir 10.000, 15.000 çalışanı var ve sadece Yunanistan'da da değil, Amerika'da, Türkiye'de, eee, dünyanın farklı farklı yerlerinde de yine ofisleri olan bir şirket ve çok uluslu bir şirket. Yani, eee, benim departmanımda örneğin Polonyalılar var, İtalyanlar var gibi, eee, farklı farklı ırktan insanlar da var. Hepsinin de çalışma saatleri, vardiyaları ve, eee, maaşları bile farklılık gösteriyor. O yüzden, eee, sözleşmeye öyle, eee, bir şey koyabileceklerini sanmıyorum. Çünkü benim projemdeki bütün Türklere aynı sözleşme, aynı şekilde gidiyor. Ona pek bir seçim şansım olmuyor aslında. Yani, eee, bu da işte çok kafamı karıştırıyor. Acaba diyorum hiç bu sözleşmeyi imzalamadan, eee, bir miktar hiç kendimi yormadan direkt yeni bir iş arayışına mı girsem, diyorum ama işte o noktada da kafamı biraz kurcalayan, yeni evlenmiş olmam. Tabii biraz borca girdik, kredi çektik. Şimdi eşim de bunu bencillik olarak da görebilir, yani o yolu çekmemek için belki 1-2 ay bizi ekonomik olarak zora sokacaksın diye düşünebilir. Aslında bu noktada da az önce söylediğin biraz hoşuma gitti. Eee, Polyanna'cılıktan, eee, iyi tarafından, bardağın dolu tarafından bakmaktan bahsettin. Ben aslında hiç öyle bir insan değilimdir. Her şeyin hep kötüsünü düşünürüm. Eee, belki de bu biraz, eee, durumu bu şekilde bakmama yol açıyor. Yani ne zaman güzel bir şey olsa, atıyorum, ya, çok basit konuşalım, piyango kazandım diyelim, "Kesin akşam kaza yaparız ve bunun parası arabayı tamire gider." gibi hep, kafamda böyle olumsuz düşünce. Eee, aynen öyle, muhtemelen bundan dolayı bu kadar, eee, evham yapıyor olabilirim şu anda. Ben senin dediğin gibi biraz daha, ııı, olumlu bakmaya çalışacağım. Iıı, bir de sözleşme süresini aslında sorabilirim. Bunu bilmiyorum, eee, ayarlayabilirler mi? Belki 6 aylık ya da 3 aylık yapabilirlerse dediğin gibi, bu beni biraz daha elimi kuvvetlendirecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim verdiğin bilgilerden dolayı.
U! Hımm. Evet. Evet. Hımm. Anladım. Evet. Evet. Tabii, tabii, tabii. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Bak şimdi. Olabilir. Ah! Bak şimdi. Felaket senaryoları. Olabilir. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Rahatlatır. Rica ederim, ne demek. Bol şans diliyorum sana o güzel Yunan adasında.
Tekrardan teşekkür ederim, hoşça kal.
Hoşça kal. Baybay